Ja, genau, richtig, ne? Und, hm, b ich versuche mich da schon selber auch mit einzubinden. Na ja, also ich sage jetzt auch: „Hey, wenn wenn ich bald jetzt nicht mehr angestellt bin, dann werde ich kochen“, ne? „Dann nehme ich dir das schon mal ab, dann kannst du nach Hause kommen, das Essen ist schon fertig“, so. Das das da freu ich mich auch drauf.
Okay, ja. Da freut sie sich wahrscheinlich auch drauf. <chuckles> Und sag mal ja, und wie organisiert ihr denn so den sonstigen Alltag? Also das mit dem Kochen, das scheint ja jetzt so einfach auf natürliche Weise sich geklärt zu haben. Wie ist das so mit den mit dem Rest also die restlichen, sag mal, jetzt Hausarbeiten? Wie teilt ihr euch das so 'n bisschen auf? Gibt's da so fixe Dinge, die du immer übernimmst? Oder ist das irgendwie eher so, wer grade Zeit hat? Macht dir manche Sachen zusammen? Wie läuft das ab?
Ja, hoffe ich doch, <snorts> wenn das Essen schmeckt. <chuckles> Ja. Ja, we also, sie macht schon deutlich mehr als ich. Da muss ich mich immer wieder ähm, mir selber auch vorwerfen, dass ich zu wenig mache. Ist einfach so, ähm. Will das auch gar nicht als Vorrede ai als als Ausrede vorschieben, ähm, wegen der Arbeit, weil ich mehr arbeite und so, weil, ja, das sollte trotzdem fair aufgeteilt sein. Ist es aber nicht, aber das ist ja das kann man ja immer noch verbessern. Und ja, wir sind jetzt ja schon sehr lange zusammen. Vielleicht hat sich das auch so 'n bisschen etabliert und ja.
Mhm. Ja. Ja. Das ist schon oft so, das ist dann so eingefahren. Aber gibt's deswegen dann auch manchmal, äh, Konflikte?
Ja, eben. Ja, natürlich, klar, das das kann auch ganz offen drüber sprechen, ich habe da kein Problem mit, weil ich reflektiere ja natürlich auch selber und weiß, dass sie recht hat, aber in dem Moment, wenn's dann irgendwie so 'n Streitthema gibt: „Ja, du machst aber zu wenig“ und dann, ja, nutze ich aber auch gerne d das, was ich eben schon gesagt habe: „Ja dann frag mich doch einfach mal“, wobei eigentlich sollte ich sie ja nicht fragen müssen, weil das ja auch selbstverständlich ist, ne, also das ist immer so 'n, ja, Konflikt. Schwer.
Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Das sagt sie dann wahrscheinlich, ne? Ich „Du du musst das doch sehen, das muss ich doch nicht fragen.“ Das sind ja so die die üblichen <chuckles> Konfliktgespräche, glaube ich, zwischen Paaren. Und sag mal, ging's dann aber auch schon mal so weit, dass das jetzt 'ne Situation, wo das jetzt komplett, ähm, nicht in der Balance war mit der Aufgabenverteilung, dass das dann wirklich auch eure Beziehung auf die Probe gestellt hat?
Ja, ja, ja, exakt genau das ist das, ja. Ja.